Ừm, đôi khi thì mình cũng sợ nhưng mà dần dần thì mình quen rồi, đôi khi mình search những cái gì mà trên Google á, sau đó qua bên Facebook á thì mình lại thấy những cái đó riết rồi mình quen luôn.
À. Đúng rồi, mình bị, kiểu, là mua mua quần áo, đúng không, xong lúc sau lên Facebook nó thấy toàn quần áo quảng cáo thôi.
Đúng rồi. <laughs> Ờ, nó hiện lên, ờ, nhưng mà đôi khi mình search những cái mà rất riêng tư, nó vẫn hiện nha, rồi đôi khi thì mình ừm.
Chuẩn, chuẩn, chuẩn, ừ. À, đua đúng, đúng nha, đúng nha, những cái rất là nhạy cảm nó vẫn hiện nha. <coughs>
Ừm, ờ, vậy nhưng mà nó ảnh hưởng mình quá nhiều rồi, mình gặp quá nhiều lần rồi, đôi khi mình cũng không có sợ nữa, tại vì mình đâu có gì đâu, thì nó sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp thôi, doanh nghiệp họ bị thu thập thông tin thì họ mới sợ.
Đúng rồi, mình quen rồi ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Thật ra thì là cái thông tin của mình cũng chả mình không phải là người qu nào đó quá quan trọng ý. Thành ra cái thông tin của mình cũng không quá nhiều người muốn biết nữa, chỉ có một số bên như, kiểu, bán đồ họ cần cái thông tin đấy thì mình cũng không quá không quá vấn đề.
Mình nghĩ vậy. Ờ. <laughs> À, đúng rồi. Ờ, thực ra thì ở Việt Nam thì vấn đề mà thông tin á thì nó con người ta cũng không có chú trọng lắm, tại vì ví dụ giờ mình đi mua đồ hoặc là gì ừm, đi mua đồ thì họ cũng đã thu thập thông tin mình rồi, lâu lâu mình sẽ được gọi cuộc gọi từ bên nước ngoài chẳng hạn. <laughs>
Nó vô vàn lắm. Đúng rồi. Cái vấn đề bản quyền thì còn ấy mà. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn rồi, đấy. Hoặc đơn giản là lâu lâu mình, ờ, mình vứt số điện thoại vào đâu đấy thôi xong là có ông nào đó "A lô, anh ơi, hôm nay em sale bất động sản, hôm nay em sale chứng khoán, anh mở thẻ cho em đi." các thứ, các thứ. <laughs> Đấy.
Ừ. Ừm. <laughs> Đúng rồi, nói chung là, bây giờ là công nghệ những cái ông lớn á thì mình luôn mình á thì mình đúng, tối nào mình cũng sử dụng, ví dụ như là nếu mà mấy bạn xem phim thì nếu mà xe chính thống á nha thì Netflix á là cũng là một cái công ty công nghệ lớn á, thì mình, ừm, cũng sử dụng. Ừm, cho nên là nó ảnh hưởng tới đời sống của mình hàng ngày luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó cũng nắm hết thông tin của mình rồi gì nữa.

Ừm, nó thay đổi cho con người là, <clears throat> cái gì mà, ví dụ như nó làm cho người ta biết biết sử dụng Google đi, như ngày xưa đi, biết sử dụng Google, giống như là, ờ, Google Maps chẳng hạn, nó giúp cho người ta, ờ, không cần phải hỏi đường nữa. Ờ, đi ngoài đường hông cần phải hỏi đường nữa, ờ, hỏi đường thì nhiều người ngại, ừm.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
À, đúng rồi. <laughs> Cho nên là nhiều người cũng ngại, mà từ khi Google Maps ra là mấy ổng thất nghiệp, mấy ổng không có cơ hội nữa. <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn luôn, mấy ông bớt lừa đảo đi. Thế như mình đợt nọ là mới
Ừm hứm. Đúng rồi, lừa đảo nhiều.
mới thi ấy. Đấy thì là có con ChatGPT chụp cái xong nó tự làm mấy câu đáp án trắc nghiệm luôn, quả rất là thích.
Ừm hứm. <laughs> Như vậy thì cũng một phần là tiện lợi, một phần cũng làm cho mình lười tư duy à?
<coughs> Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình thấy con ChatGPT nó giống, kiểu, cái máy tính ngày xưa ấy. Ngày xưa thì mình, ờ, giống kiểu, mình hồi lớp 4, lớp 5, đúng không? Là mình phải tính toán tính bằng tay. Nhưng mà lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì mình cứ dùng máy tính thôi, đúng không? Đấy, thì với con ChatGPT mình cũng mình cũng nghĩ là nó sẽ như thế. Những cái nào mà nó đơn giản quá thì mình sẽ dùng ChatGPT, cái nào nó phức tạp hơn tí thì mình sẽ dùng, nên dùng cái lý luận của mình hơn là thay vì hỏi nó.
Ừm. À há. Đúng rồi. Ừm hứm. Đúng rồi, thì Ừ, đúng. Ừm. Ừm hứm, rồi, thì nói chung là OpenAI thì nó bây giờ nó đa phần nó đang chiếm ưu thuế của Google, bây giờ các dịch vụ của OpenAI thì nó rất là mạnh rồi, nói chung là nó cũng mà quá là quyền lực trong đời sống luôn đó. Bây giờ có thậm chí nha, thậm chí một số người á nha, dùng, ờ, ChatGPT mà phiên bản nói chuyện á, tâm để tâm sự hàng đêm luôn á. Ừm hứm.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Đấy. À, đúng, đúng, đúng, đúng. Mình còn gặp mấy ông trên báo ấy, người ta còn bảo là dùng dùng ChatGPT thay luật sư luôn mà, đỡ tốn tiền luật sư. <laughs>
<laughs> Đúng rồi, nó nó cũng liệt kê đúng cái luật mà là mình không phải nhức đầu, n nó được ChatGPT được một cái đó là nó đọc cho mình nghe luôn, mình mình không phải nhức đầu mà để đọc.
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Mà ChatGPT độ chính xác, ờ, độ ghi nhớ nó cao, còn lộ chính xác thì là một khi đã ghi nhớ được thì độ chính xác nó cực kỳ lớn luôn ấy. Nó không như người mình, ờ, lúc nhớ lúc quên.
Ừm. À há.

Hello, xin chào bạn nha! Ừm, buổi tối hôm nay bạn thế nào? Ừm.
Hello. Ờ, hello, xin chào bạn nha. Tối nay mình khá là OK ấy, kiểu, một ngày hơi bị nóng một tí nhưng mình đang ở trong phòng mát nên là quá thoải mái luôn. Còn bạn thì sao?
À! <chuckles> Ờ, mình cũng vậy, nay đi làm về mệt nhưng mà về nhà thì vẫn thoải mái, ừm.
À! Rồi, rồi, rồi, mình hiểu, thì cũng giống mình thôi. <chuckles> Thế thì bạn thấy là, ừm, công ty công nghệ ấy thì là có sức ảnh hưởng gì đến chúng ta, ưm, hàng ngày không? Kiểu, Facebook, Apple, Google gì đó.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, có chứ, mình, à, bị ảnh hưởng tờ mấy cái công ty mà công nghệ rất nhiều luôn, hình như hầu như là hằng nghề và đời sống của mình đều bị ảnh hưởng, ờ, công nghệ đến dí chung là
À! Ờ. Công ty nào nhỉ? Với mình thì mình thấy là, kiểu, Google, Facebook ảnh hưởng mình nhiều bởi vì mình không dùng Apple mấy.
Ờ há, tại vì m mình thì cũng không dùng, ờ, Apple nhưng mà nếu h nói về Google á thì phải hầu như ngày nào cũng sử dụng, thì, ờ, nếu không sử dụng Google search, ờ, thì mình sử dụng Gmail Gmail chẳng hạn. Rồi cái dịch vụ của nó cũng rất nhiều.
À, Google nha, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mình còn bị cả thêm cái ChatGPT nữa. Cái nào cũng dùng luôn. <chuckles> Đấy.
Ừm hứm. Đúng rồi, ờ, Google thì mấy năm gần đây đang bị thất thế bởi ChatGPT mà. Nói chung là cũng ảnh hưởng rất là lớn á, nói chung là có quá nhiều quyền lực luôn. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Nhưng mà mình thấy Google lố cũng đang cạnh tranh ấy, nó có con G Geminis à, hay đúng không nhỉ?
Gemini, nhưng mà mình được ừm, đa phần thì nó là, gọi là, nó là được, gọi là, sinh sau á, cho nên là người ta bây giờ cứ GPT, GPT không chứ không ai nhớ tới cái con đó hết.
Geminis, à, Gemini, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, giống giống kiểu là, Google với Bing, đúng không? Cứ Google với ai dùng Bing nữa đâu.
Đúng Ừ, đó, ờ, cái này đứa nào sinh trước thì đứa đó mạnh, <chuckles> có quyền lực trong đời sống hàng ngày, đó.
Đúng rồi. Thế bạn thấy là những cái công ty công nghệ này ấy nó thay đổi cuộc sống của con người bây giờ như thế nào, ở Việt Nam?
Ừm.